Hindi rin naman kasi yung iba yung mga heavy drama na minsan nanonood ako ng mga heavy drama minsan kasi, ah, masaya siya panoorin din, ah, lalo na kapag, ah, nasa emosyon ka. Kasi doon talaga kung ano yung nararamdam mo may araw na 'yon, panoorin mo yung kung ano yung pelikula na kunya heavy drama, eh, wala sa ano yung yung pakiramdam mo, eh, masakit din yung loob mo ganyan, ganyan may nangyari na iba.
<laughs> Hmm, May iba kasing talagang mm. Mm. Oo. Oo. Oo. Ay, ayun ayun oo 'yon nga, oo.
Eh, di maka, ah, ma minsan nakakatulong kasi yung mga palabas na 'yon na para ilabas din yung ano, yung na nasa loob mo nai naiiyak ka, 'yon pala may dinadam kasi minsan nakaka-relate ka pala, yung mga ganong bagay. Kaya mins maganda rin panoorin talaga yung, ah, mga drama, gano'n. Depende hmm.
Mm. Oo. Oo. Oo, o siguro ano o baka nasasabi ko lang to kasi hindi kasi ako masyadong madamdamin talagang tao, eh, siguro baka siguro gano'n ano? May siyempre mostly kasing lalaki more on action 'di ba? Talagang malakas yung loob di ba? Siguro pang tal may depende siguro sa mood, 'di ba? Minsan na sa mood.
Mm. Oo. Oo. Ayun niya nga sabi ko nga depende naman depende talaga yan, ah, sa mood mo nga kung 'yon 'yon yung tipong ano kasi minsan kahit sino naman, sabihin natin kahit sino naman talaga manood lalo na kapag maganda yung istorya, maganda yung pelikula, maganda yung pagkakaganap ng mga character, eh, talagang maiisip mo sa, ah, isipan mo maglalaro na yan sa imahinasyon mo, mga ganon. Kaya minsan, nakakadala nakaka di mo alam, "Ugh, ba't ako naiiyak dito?" Mga ganong bagay o kaya minsan, ah, hmm, hindi ka naman matatakotin pero, "Oh natakot ako sa pelikula na 'yon, ah," 'di ba? So, minsan kung ano yung nararamdaman natin, ah, hindi natin nasasabi nailalabas na pala natin kapag nanonood tayo ng pelikula, ol gano'n gano'n, 'di ba? Mm.
Mm. Oo. Mm. Oo. Mm. Oo, oo tama. Mm, nga oo. Mm. Oo, tama 'yon. Oo, ah, ngayon nga pala may itatanong lang ako sa'yo ano, total na 'pag ano kasi talagang mo movie enthusiast ka din. Kung isasa pelikula yung kumbaga marunong ka rin maghimay ng mga pelikula kung kung isa sa pelikula yung life mo, anong character ka do'n?
Hmm. 'Di naman masyado. Mm. Hmm.

Comedy lang, oo.
Oo. Kasi sabi nga nila, ah, nakikita lang nila sa ba yung mga puro saya din, gusto ko lang naman ano, masaya, eh. Ah, pero sabi nga nila 'di ba, da dalawa ang mukha ng komedya, masaya't malungkot. Ah, oo. Kaya, ah, pero ang gusto ko lang naman ipakita is, ah, maging masaya lang, 'yon. 'Di ba, ikaw ba?
Mm. Mm. Yes, tama. May behind the scenes, may behind the scenes, mm. Yeah. Oo, tama, tama, oo. Ako ang dami kong ang dami kong gustong i-try, eh. Siguro, una dun siguro, yung parang kunwari, eh, secret agent ako, mga ganun? Yung mga pang patali matalinong movie? Yung alam mo yung parang, pero may meron kang isang misyon na
Hmm. Hmm. Oo, mga mystery.
parang alam ’yon? Parang dati, nung bata ka, parang ibi ibubully ka tapos nung parang naano ka ng pa naging assassin ka or secret agent, gano'n. Gano o kaya yung mga ano naman, yung halimbawa, nakakulong ako sa isang selda parang gagawa ako ng paraan para makatakas dun. Alam mo yung parang mga gano'n yung pelikula, mm.
Oo, oh. Oo, naalala ko tuloy oo. Naalala ko tuloy meron isang dating series, matagal na ’to, di ko alam kung alam mo ’to. Ah, murder mystery ba yata ’yun, eh. Oo, kaya isa din ’yon sa mga ’yung mapapaisip ka, "Ah, paano nagawa ’yon? Bakit nagkagano'n?"
Mm. Mga gano'n, oo. 'Yan, 'yan oo. Yung yes, tama. Parang ka alam mo yung parang kakabahan ka sa kanya. "Uy, ano, madadakip kaya siya? Dali, bilisan mo, bilisan mo." Gano'n, 'di ba? <laughs>
Oo. Tama, pero nakakatuwa naman kung, ah, gayon ang naiisip mo. Maraming mga buhay ng kuwento buhay natin na maganda i-ano 'to, ikuwento sa pelikula. <chuckles> Oo.
Mm. Mm. Ikwento. Oh, ku ko kung, pero chance sa tayong ano, 1 chance lang 'no, para i-ano, 'no, magsulat ka ng kwento mo, oo. Ah.
Tama. Tama ayan, ah. Maraming salamat sa oras mo, ah.